Du tout, du tout, du tout, parce que, bah, comme je t'ai dit, on on on a prévu en en avance. Donc pour nous, comme on prévoyait en avance, forcément, il y avait pas besoin de prévoir un plan B, tu vois? Alors oui, ça nous est arrivé de de partir en vacances et d'avoir un petit plan B parce qu'on y allait un petit peu à l'arrache, mais, là dans cette s dans cette situation là, pas du tout de plan B.
Donc Ouais. Ouais. M OK. Donc alors, du coup, heu, pas de clé dans la boîte, qu'est-ce qui se passe? Comment comment vous avez géré le truc, heu? Vous avez flippé ou, heu, ça a été?
Alors ma conjointe qui est assez sensible, heu, elle a commencé à pleurer, à à être un petit peu, heu, bah, frustrée, heu, dégoûtée, parce que, forcément, en plus, on a payé ça assez ch assez cher. Heu, moi j'ai plutôt tendance oui tout à fait. Exactement, on était assez fatigués de la route, heu, parce qu'il y avait quand même, heu, b <blows air> je sais plus exactement combien d'heures on a mis, mais il y avait au moins, heu, 15 heures ou 16 heures de route, je crois. C'était énorme, hein, c'était énorme, heu, on a on a on a trop roulé et hem
Oh. Elle était fatiguée. Vous étiez fatigués aussi tous les 2. Ouais. Ouais, ouais. Oui. Ouais. Ouais, bah, en plus, vous l'avez fait d'un trait, heu, enfin, vous vous êtes arrêtés de temps en temps j'imagine, mais vous avez p parcouru votre chemin, heu, j jusqu'à arriver à destination, c'est ça?
Oui. Exactement. En plus, on est partis, heu, on est partis la nuit donc, heu, on est je crois qu'on est parti, heu, <gasps> je je me souviens plus exactement parce que j'étais fatigué mais il devait être 1:00 ou 2:00 du mat, hein, heu, et on est arrivés à 22:00 donc en faisant les petites pauses, en mangeant un petit sandwich, heu, enfin c'est énorme, c'est énorme. C'est une journée de route, heu, tu as qu'une envie, c'est de dormir. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a d elle a un petit peu, heu, mis ses nerfs, elle a elle a essayé d'évacuer comme elle pouvait. Moi, j'ai essayé quand même d'essayer de re de relativiser, voilà, de d'être, heu, de d'être réconfortant auprès d'elle. Voilà, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit: «T'inquiète pas ça va aller, tu as contacté, tu as tout fait ce qui te ce que tu pouvais faire» et
Ouais. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est galère. Ouais, c'est galère. Ouais. Ouais, j'imagine. Mmh mh. Ah oui, parce qu'elle a la c elle elle culpabilisait à un moment donné, j'imagine, non?

Exactement. Sauf que, <chuckles> bon, ça s'est pas forcément passé comme prévu, parce que, pour te mettre, heu, un petit peu dans le décor, donc on est arrivé assez tard. On est arrivé, heu, <blows air> je je me souviens plus exactement, mais il était 21:30, quoi, 22:00, presque
Aïe! 22:00 ouais OK.
donc on on on arrive, on on s'arrête et heu, ma conjointe avait une, heu, une envie de glace. Voilà. <lip trill> Me me me demande pas pourquoi voilà c'est ça. Elle voulait
Une glace italienne, ah bah oui, forcément, la glace italienne, hein, forcément, hein. <chuckles>
<laughs> Ah oui sûrement! En tout cas moi j'avais pas forcément envie de glace, moi j'avais eu qu'une envie c'était de me reposer de la route. <laughs> Bon, du coup, heu, je l'accompagne quand même, heu, au bord de plage, on se prend enfin elle se prend, une petite glace à l'italienne. Heu heu, en plus c'était un super beau port, tu sais c'était, heu heu, tu avais le le l'océan au loin et qui faisait une sorte de canal, heu, de qui traversait la ville et c'était sublime vraiment. Le décor parfait.
Bah oui. Ouais, OK. Ouais. Mmh mh. Waouh! Là, tu t'es cru, heu, tu t'es cru dans un rêve, j'imagine, non?
Ah beh ouais ce mais vraiment un un rêve éveillé! Et donc heu, on finit ce petit rêve, on rentre dans dans le Airbnb, heu, donc heu, ma ma conjointe tape les codes et on arrive devant l'appartement et tu sais il y avait une boîte à clés
Oui, en effet, oui.
donc heu, le ma conjointe essaie de récupérer le code, heu, on met un peu de temps à le à le retrouver. Elle ouvre la le le la boîte à clés et là stupéfaction aucune, clé à l'intérieur.
Ouais. Mais non! On vous a oublié? <chuckles> Le propriétaire de le du Airbnb, heu, a oublié votre clé, ou peut-être c'est la femme de chambre qui a oublié de la mettre.
Et si. Eh bah heu